Então, assim, tem um momento que você vai ter que dizer "não". Porque você vai ser madrinha de 20 casamentos? Não vai.
Sim. Não, e é, exatamente, mas, e e sabe o que que eu f eu, assim, eu tenho umas coisas que eu já penso, assim, né. Ai, e eu já acho que a pessoa vai me chamar, e já tô com resposta, né, nem sei se ela vai me chamar, mas eu já tenho uma resposta, assim, na ponta da língua, às vezes agora, depois que eu passei muitas, né? Eu falo: "Ah, esse dia aí eu vou estar viajando, esse dia não"
Uhum. <chuckles> Não, eu troco a eu troco o dia da cerimônia por sua causa.
<laughs> Então. Aí eu aí que eu tenho que ir mesmo, né, na próxima. <chuckles>
E aí? A desculpa é é complicado. O o o indicado o o indicado, é dizer "não", mesmo. Mas eu entendo que é muito difícil magoar a pessoa no dia que, pra ela, é o mais importante da vida dela. Eu entendo.
Eu tô com eu tô com gente em casa, eu tô com família em casa. Sim. Ai. Nossa, é É, então, e e aí
Mas, também, não dá pra ser madrinha de 20 casais.
Então, a pessoa vai ficar chateada, a hora que vo vai falar vem falar pra você: "Vamos, não sei o quê", você fala: "Não," toda gentil, e ela vai ficar chateada, mas, às vezes, tem que deixar a pessoa chateada, mas é difícil. E aí acaba aceitando e acaba gerando esse monte de coisas, e outra coisa também, essas né, tudo isso, assim, é o falar "não", quando você tá cansado, também, é é algo que, eh eh eh, me incomoda demais, sabe? É, e eu acabo aceitando, eu vou cansada mesmo e vou e aquilo só vai acumulando. Isso é muito difícil pra mim, nossa, é muito complicado. E
Uhum. Uhum. E isso acontece alguma em alguma outra situação, por exemplo, batizados.
Hum.
A a tia rica é sempre a madrinha das crianças da família, né?
Já acon <chuckles> É, teve uma vez, né tem isso também, eh, que a nasceu né, nasceu um sobrinho, e chamou pra e eu ser né, a madrinha. Aí eu falei: "Mas, não é melhor a sua mãe? Não é melhor a sua irmã?" Eu já falei assim, educadamente, mais boazinha, assim, querendo não ter essa né, responsab não é melhor mas, aí eu falo: "Não é porque eu não quero, eu quero, Mas é porque às vezes ela vai ficar chateada comigo, né, a sua irmã. Seria melhor a sua a sua irmã lá, por parte, né?" Aí a pessoa fala: "Não", e aí eu vou fui. E aí fui, fui batizar. E é complicado isso, e tem que ter alguma coisa pra melhorar isso, tem que exi né, que que eu posso fazer, será? <chuckles> Que que dá é falar "não", né. E
Uhum. <laughs> Uhum. Ei? E você foi. Pronto. Bom. Dã o não o não seco É, terrível. Uma boa uma boa estratégia é dar exemplo de outro casamento.
Hum.
"Eu já sou madrinha de de 20 casais. Eu sou uma péssima madrinha." Por i ou colocar um a culpa em terceiros.
Uhum. Hum. É. Então